ค่ะ ใช่ ๆ ๆ อย่างอื่นน่ะ อย่างสำหรับเราอะ มัน ถ้ามันสำคัญจริง ๆ อะ คือต้องมีข้อมูลให้พร้อมอะ
ครับ อืม ครับ ใช่ อันนี้จริง อันนี้ถูกต้องเลยครับ คือทุกอย่างต้องอยู่ในหัว ก่อนที่จะไปพรีเซนต์ <chuckles>
เออ เออ ไม่ใช่ ไม่ใช่มัวแต่อ่าน iPad ใช่ไหม?
ใช่ ๆ ๆ เพราะว่า เพราะว่าการอ่านเนี่ย การอ่าน iPad เหมือนกับว่า อt เนี่ย เราไปดู อ่า อ่า เขาเรียกยังไงอะ รัฐมนตรีรักษาการไหมครับ? ที่ไป ไป ไปข้อตกลง ข้อพิพาทระหว่างเขมรน่ะครับ ใช่ คือผมว่า มันไม่มีออราการเป็นผู้นำ เพราะว่าไป ไปอ่านชีตอะครับ ทำไม คือไปมองกล้องตรง ๆ ไปเลย พูดให้ฉะฉาน มัน มัน ใช่ อันนี้ถูกต้อง คือมันไม่น่าเกรงขามเลยอะ คือเราเป็น
อา เมื่อวาน อะฮะ มันไม่น่าเกรงขามเนาะ มันเหมือนกับแบบว่ามัน เธอจะทำ อืม ปล่อยให้มันทำยังไงกับเราก็ได้ อะไรอย่างงั้นเหรอ?
เออ ใช่ คือไปอ่านชีตแล้วก็พูดภาษาอังกฤษ เอ่อ ติด เหมือนกับ ว่า <chuckles> เพิ่งไปฝึกซ้อมภาษาอังกฤษมา ผมอยากจะบ้าตาย อะฮะ
เออ เออ แกคง ไอ้นั่นแล้วอะ เราว่า แกคง ถึงจุดที่แกจะต้องบ๊ายบายแล้วล่ะ
อ อืม ครับ คือ นั่น นี่ นี่ นี่เราไปเจรจานะ เราไป ไปทำข้อตกลง คือต้องแบบเหมือนฉะฉาน เข้มแข็ง ไม่ใช่ว่าไป โอะ โอ <chuckles> ใช่ครับ
แกก็ไม่ไหวแล้ว เมื่อเช้านี้ก็โดนไปอีกดอก ใช่ ใช่ เราต้องเหนืออะ เราเหนือทุกอย่างเลย แต่ทำไมผู้นำเราด้อยกว่าเขาอะ เราเหนือทุกอย่างเลยตั้งแต่ A to Z A to Z น่ะ ประเทศเราเหนือกว่าเขาทุกอย่างเลย แต่มีผู้นำที่แย่อย่างเดียว
ถูกต้อง ก็นั่นน่ะครับ อืม

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม เป็นไงบ้างครับ? สบายดี โอ้ ทางนี้ก็ดีเหมือนกันเลยครับผม อืม ทานข้าวหรือยังครับ?
เป็นยังไงบ้างคะ? โอ้ วันนี้ดีค่ะ อือฮึ ๆ อืม กินอิ่มนอนหลับ ยังเลยค่ะ ปกติไม่ทานเช้า
ใช่ อา ๆ เหมือนกันเลยครับ ทานพวกอาหารเบา ๆ นะครับ เช้า ๆ เดี๋ยวมื้อเที่ยงนั่นนะครับ ทานมื้อหนักใช่ไหมครับ?
พยายามทำ ใช่ ทานอะไรคะ? เบา ๆ ของคุณ คืออะไรคะ?
น่าจะเป็นสลัด สลัดพวกสลัดผักขนมปัง 1 แผ่น อะไรพวกเนี้ยแหละครับ <laughs> ครับ
อ๋อ เราอะน้ำผักปั่น
อืม ดีเลยครับ เฮลทีฟูด โอ้! วันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยอะครับ อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ย รู้สึกมั่นใจในตัวเองครับ? อืม
เออ ๆ เราปั่นผักกินตอนเช้า อะฮะ โอ้! หลายอย่างเลยอะ
ครับ
เออ หลายอย่างเลย อย่างแรก ที่ ถ้าจากภายนอก เอาภายในก่อนนะ ภายใน ก็คือความรู้สึก ดีกับตัวเอง รักตัวเอง
ครับ อา ใช่เลยครับ อันนี้สำคัญมากเลยครับนะ คือไม่มี ไม่มีใครรักเราเท่าเราแล้วแหละ <laughs>
ความรู้สึก เออ ไม่มีจริง ๆ พ่อแม่ ก็ไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักตัวเอง
อา ใช่ บางครอบครัวนะ ก็เหมือนแบบ อ่า ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ อะนะครับ ไม่สนจงไม่สนใจเลย อืม
อือ ๆ เออ เมื่อกี้เพิ่งอ่านโพสต์น้อง น้องผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า "โตมา เกิดมาก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกัน ด่ากันเสียงดังใส่กัน จนอยู่มาวันหนึ่ง ก็พ่อกับแม่ก็แยกทางกัน แล้วก็ไล่เราออกจากบ้าน"
ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ อะฮะ โอ้โฮ โหดร้ายจัง
แล้วเราก็ต้องระเห็จ อ เออ โหดร้ายมากฟังแล้วแบบ เราก็ต้องระหกระเหินต้องไปแบบขายผักอะ ไป ไปแบบรับจ้างแบกหามแบกผักถุงผัก อะไรอย่างนี้ ในตลาดอะเนาะ มันก็แบบ อะ เขาต้องหากินเองหาอยู่เอง อะไรอย่างนี้ เขาเลยบอกว่า เขาเลยบอก "นี่ขนาดอยาก เขาอยากอยู่กับแม่ แต่แม่ไม่ให้เขาอยู่ด้วย"
ครับ อะฮะ โอ้โฮ อื้อฮือ
เออ แล้วเขาบอกว่า
คือความ คือ ไม่มีความรู้สึก ความเป็นแม่เลยนะ ไม่มีความรักเลยว่า ว่าลูกจะเป็นยังไง ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวแล้ว อายุเท่าไรครับ?
มัน มัน